So tatsächlich geht's bei mir um ein Thema, was ich was mich jetzt die letzten 8, 9 Tage ungefähr, ähm, stark beschäftigt hatte. Und ich muss dazu sagen, das war in den letzten 20 Jahren, wo ich diese Schmerzen hatte, die schlimmste Erfahrung mit diesen Schmerzen. Also, ich muss vorneweg sagen, ich habe, seit ich 13 Jahre alt bin, äh, Clusterkopfschmerzen. Jetzt bin ich 32, und oder werde bald 33. Ähm, also, es sind 20 Jahre schon. Und diese Clusterkopfschmerzen, das sind Kopfschmerzen, die schlimmer sind als Geburtsschmerzen ähm, die manchmal saisonal auftreten und, ähm manchmal vielleicht für einen Tag da sind und dann lange wieder nicht kommen oder sich nur wo es nur so Anzeichen gibt.
Okay, wow, das hört sich d von Clusterkopfschmerzen hatte ich vorher noch nicht gehört. Das hört sich auf jeden Fall sehr äh, sehr schmerzhaft an. Seit 20 Jahren hast du das schon, sagtest du?
Genau. Also, du musst dir das so vorstellen, dass manchmal also, einmal es gibt einmal mal 'ne Verbindung zu Nahrung. Es gibt so 'n i in Nahrung in jedem Nahrungsmittel befindet sich Histamin. Und wenn man Histamin zu sich nimmt und der Körper das nicht wie bei normalen Menschen, sage ich jetzt mal, abbauen kann dann ähm gibt es 'n Überschuss im System und es tut den Vagusnerv triggern und dadurch, ähm der Vagusnerv ist sozusagen ein Nerv zwischen, ähm, Magen und Gehirn
Ja, ja.
Also, das kann man sich wie so 'n Kabel vorstellen. Und im Magen wird sozusagen eben die Histamin-Überdosis sozusagen ausgestoßen und an das Gehirn wird dann 'n Signal gesendet. Und dadurch werden halt wirklich übelst schlimme Kopfschmerzen ausgelöst, die dich in die Lage versetzen, dass du gar nichts tun kannst. Also, was du dann halt wirklich nur tun kannst, ist entweder da sitzen und da liegen-– und der Schmerz, der geht, ähm es ist unterschiedlich. Manchmal geht der Schmerz 30 Minuten lang, manchmal kann er aber auch 4 Stunden gehen. Manchmal ist er nur einmal am Tag, manchmal aber auch dreimal am Tag. U
Oh mein Gott. Also, das sind Schübe, je nachdem, wie dein Körper Histamin abbaut, richtig verstanden? Zum Beispiel Tomaten haben viel Histamin, das weiß ich.
Genau. Richtig. Ja, genau.
Ähm, weil, äh Hi Histamin, das kenne ich, das das hängt, äh, auch mit, glaube ich, ähm, Hautproblemen oft zusammen, Sonnenallergien und solche Sachen. Deswegen weiß ich, also das mit dem Histamin und dem Abbauen, dass das, äh, zu diesen Kopfschmerzen führen kann, das wusste ich nicht. Das ist, ähm
Mhm.
Wie gehst du denn damit um? Das heißt, das kann dir zu jeder Zeit passieren? Zum Beispiel, du bist arbeiten und das könnte dir passieren, dass du so einen Schub bekommst?
Genau. Also, es könnte jetzt theoretisch bei unserem Gespräch könnt also, man muss sich das so vorstellen, das fängt nicht sofort an, sondern, ähm, ich bekomme so kleine Impulse, die, ähm es ist hinter dem linken Auge ist es bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei manchen Menschen hinter dem rechten Auge ist, aber es ist halbseitig. Und ich bekomme so so kleine Impulse, ähm, die nicht wirklich schlimm sind, aber die mir so 'n Anzeichen geben, jetzt könnte es gleich losgehen. Dann dauert es ungefähr so 20 bis 30 Minuten, ähm, das heißt, ich habe schon 'ne gewisse Zeit, auf die ich mich dann vorbereiten kann. Und dann geht es entweder volle Kanne los, also, übelste Schmerzen, oder, ähm, es passiert gar nichts. Also, das gleitet dann wieder aus, sozusagen. Das kann ich halt alles nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, wie lange es dann geht. Ja.
Und, ähm, hast du mit wie gehen die Ärzte damit um? Hast du da SOS-Medikamente oder etwas, was du jeden Tag nimmst? Wie wird da mit umgegangen medizinisch? Was machen die Ärzte?
Ja, also, ich war, wo ich, äh, jünger war war ich sehr, sehr oft beim Nü Neurologen. Ähm, der hat mir dann 'ne unter also, der hat unterschiedliche Tests an mir gemacht. Äh, das war damals, soweit ich weiß auch noch gar nicht so erforscht, weil der Neurologe, bei dem ich war, ähm, ja, viele Tests mit mir einfach gemacht hat. Ähm, mittlerweile ist die Faktenlage 'n bisschen anders. Es gibt solche Notfall, ähm, Mittel. Ich bin aber eher so 'n Typ, der, ähm der versucht, irgendwie 'n natürlichen Weg da rauszufinden. Das heißt, äh, es gibt so s Dinge wie Heilerde, die kann man dann einnehmen. Die tun zum Beispiel, ähm, das Histamin binden, und man tut es dann sozusagen ausscheiden. Also, man kann die Histaminprod ähm, den Histaminabbau damit fördern. Und natürlich halt, indem man die Lebensmittel ähm, die man einnimmt dass die halt einfach weniger Histamin haben. Das ist halt eben auch die die Sichtweise der Ärzte. Ähm, ja, die sagen halt, man muss halt natürlich Histamin wieder runterbekommen, aber es gibt natürlich Notfall, ähm, Mittel, aber die sind, ähm, sehr, sehr wenig und natürlich auch mit Nebenwirkung.
Ah okay. Ja. Ja, klar und wahrscheinlich auch sehr, sehr starke, äh, Medikamente. Das Vorbeugen ist natürlich, ähm, immer am besten, ne, wenn man schon weiß, was, äh was es triggert und wenn man schon weiß, was der Körper weniger gut verträgt. Ähm, dass man da
Ja.
vorbeugt. Das mit der Heilerde, <clears throat> ähm, das wusste ich auch nicht. Das ist auch sehr interessant, dass man da dann auch so dass du natürliche Mittel hast, mit denen du 'n bisschen unterstützen kannst. Und merkst du, seitdem du darauf achtest ist es weniger oder sind die Schübe weniger
Ja, deutlich. Also i
doll vielleicht oder kürzer?
Ja, also, sie sind ich hatte gestern hatte ich wieder Clusterkopfschmerzen. Ähm, man muss aber sagen, ich mache seit, ähm, ja, jetzt schon, ich glaube 5, 6 Tagen oder sowas mache ich 'ne Kur. Also, ich esse momentan nur, ähm, also was mir zum Beispiel hilft, das habe ich einfach selber rausgefunden, ist Brötchen und Kartoffeln. Das ist alles, was ich momentan essen kann. Ähm, dazu nehme ich halt eben die Heilerde und, äh, noch L-Glutamin, was so 'n bisschen, ähm, die die Schleimhaut regeneriert. Also, das ist jetzt momentan meine Kur, und seitdem ich die Kur mache, habe ich gemerkt eben gestern hatte ich Clusterkopfschmerzen, das ging 'ne 1/2 Stunde, und das war vielleicht gerade mal ein 1/4 von dem Potenzial, was ich eigentlich kenne, von den Schmerzen her. Also, e man sieht, es gibt 'ne direkte Verbindung eben, ähm, von dem Konsum von Nahrung und, ähm auch von der Lebensweise. Also
Interessant, das ist echt interessant zu ne? Ähm, äh, also ich habe also das ist, äh, interessant, das ist, äh, bemerkenswert, wie du damit umgehst. Es ist mit Sicherheit nicht einfach, äh, wenn man etwas hat, w was
Ja. Mhm.
ähm, einfach so jederzeit, ne, pa in Schüben kommt. Und, ähm, ich finde das toll, wie du wie du damit umgehst, ne, dass du für dich da 'n paar Wege gefunden hast, äh, und auch so deinen Körper kennenlernst und kennengelernt hast und weißt, äh, auf was er reagiert. Ich bin da auch deiner Meinung so, der erste Weg sollte immer der Natürliche sein, wenn wir können, ne, unseren Körper zu unterstützen. Finde ich auch gut, dass du da Ärzte hast, die das auch so sehen. Oft, ähm oft, äh, wird dann halt von Ärzten auch direkt der der M Medikamentenweg gegangen. Kommt ja auch drauf an, ne, wie die Situation ist. Aber ich finde es toll, dass da dass du deinem Körper so versuchst, alles das zu geben auf natürliche Weise, was du kannst ihm 'ne Basis geben.
Ja. Ja.
Und ähm, und dass es tatsächlich auch Wirkung zeigt, das ist, äh Also, bemerkenswert. Tapfer, du gehst da echt gut mit um. Hast du sonst, äh, auch mal
Ja.
hm, jetzt mal abgesehen von den äh, körperlichen Beschwerden, schränkt dich das sonst hat oder hat dich das schon sonst eingeschränkt oder merkst du, dass es dich jetzt einschränkt in letzter Zeit? Ne, soziales Leben wahrscheinlich Freunde, Familie? Hast du da Unterstützung, wenn wenn du so wenn es dir nicht so gut geht in diesen
Ja, also, tatsächlich, ähm, habe ich meine Mutter, mit der ich das sehr oft teilen kann. Also, die ist ja natürlich auch sehr stark an meine Gesundheit interessiert. Und die ist natürlich auch oft im Dunklen damit gestanden, ähm, was da mit mir los ist. Ist es lebensgefährlich? Ähm, weil das halt sehr, sehr starke Schmerzen sind. Das ist es zum Glück nicht. Aber natürlich, wenn man dann hört: „Okay, das ist schlimmer als Geburtsschmerzen.“ Ähm, a also, da denkt man sich halt schon, was muss so 'n Mensch ertragen? Also, ich kann dir einfach mal aus meiner Erfahrung sagen, ähm, wenn ich die Schmerzen habe, ähm dann Finde ich's extrem schlimm. <chuckles> Also, äh, es es bringt dich halt manchmal so an den Punkt der absoluten Verzweiflung, weil du dir so denkst, äh, du haltest es einfach nicht mehr aus, diese Schmerzen. Auf der anderen Seite muss ich aber echt sagen irgendwie, wenn man so liest, okay, Cluster-Kopfschmerzen sind schlimmer als ähm, äh, als 'ne Schusswunde zum Beispiel, dann denkt man sich auch so: „Okay, was w welcher Schmerz auf der Welt will mir da noch Angst machen?” Also, es hat es hat irgendwie 'ne positive Seite, und man muss halt auch dazu sagen, ähm, überwiegend in meinem Leben habe ich diese Schmerzen nicht. Und das schätze ich dann schon sehr. Und wenn die Schmerzen aufhö hören, dann kann ich auch wieder lächelnd durch die Gegend hüpfen, sozusagen. Ja, das ist dann ich kann das dann auch loslassen. Ich akzeptiere das vollkommen, dass ich das habe, ähm und ja, also, es hat auf jeden Fall auch seine positiven Seiten. Aber schön ist es trotzdem nicht, ja.
Also, ja, klar, verstehe ich. D ich ich, ähm ich finde das toll, wie du das siehst, wie du Kraft auch daraus schöpfst, ne? Gott sei Dank hast du's nicht zu oft und aber wie du gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo du die Schmerzen hast, ne, fühlst du dich ich kann mir vorstellen, du fühlst dich 'n bisschen wie 'n kleiner Superheld, weil das muss man erstmal aushalten, also.
<chuckles> Ist 'ne schöne Sichtweise, ja. <chuckles>
I-ich W w wirklich, also Respekt, du machst das wirklich wie du das für dich nimmst und wie du daraus Krapsch Kra Kraft schöpfst, ist wirklich bemerkenswert. Wirklich, machst du echt toll.
J ich danke dir voll für die lieben Worte.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir was, ich wünsche dir alles Gute.
Wünsche ich dir auch. Danke.
Danke dir.